آه، آه، يعني إحنا قُدّامنا يوم بالكتير عشان ي الراجل يندَفن وكده، فمش عارف اليوم ده هيبقى كافي إن أنا إن أنا يعني أبلّغ له الخبر بالتدريج بحيث يعني ف فكرة التدريج هتبقى مبال آه، يعني هي آآ
لازم آه. هو فكرة أنت تبلّغه الخبر دي فكرة ضرورية جدًا وحُطّها في دماغك وما تحيدش عنها، يعني فكرة إنك أنت تعمل كلّ حاجة لوحدك من غ من غير ما تعرّفه، هو ده اللي فعلًا ممكن يقلِبه عليك ويخلّيه متضايق منك لأن دي وفاة أبوه، أنت متخيّل! خلّيه هو يبقى صاحب القرار، لو أنت فعلًا عارف إن هو مش هيقدَر ينزِل وعارف إن ظروفه ما تسمحش أبدًا إن هو ينزِل يشوف أبوه، خلّيه هو يبقى صاحب القرار، لكن لمّا أنت تقرّر له حاجة زي كده مصيرية وبعدين ييجي هو يلومك ويحاسبك يقُول لك أنت ليه ما قُلتليش، أنا عارف إن أنت مثلًا كنت بتحاول تبقى مكاني، بس أنا كنت محتاج أشوفه، كنت محتاج أبقى موجود، ده أنا ابنه وكده، فممكن يعني ياخد على خاطره منك. فحاول إن أنت توصّل له، أنا عارفة إن الموضوع بالنسبة لك مسألة وقت كبير، فحاول أنت توصّل له بشكل تدريجي خلال اليوم، ما تأخّرش خلال النهاردة إن أنت توصّل له المعلومة، يعني زي ما قُلت لك الأول اتطمّن عليه، اعرف ظروفه في النزول والطيران والتذاكر والكلام ده، هو ممكن يحِس، خلّي بالك، لأن أنت بتقول إن هو حس بباباه لمّا كلّمه آخِر مرَّة إنه مش مضبوط، هو أكيد عنده آآ، تخوُّف ده بس ممكن ما ما ذكرهوش خَشيةً إنه يحصل أو إن هو مش عايزه يحصَل يعني، فجرّب تجِس نبضه الأول، آه.
آه. إمم. آه، آه. إمم. آه. اهم. فهمتِك، آه. اهم. آه. آه، هي الطريقة دي حلوة على فكرة، الطريقة اللي أنتِ ب اللي أنتِ قُلتيها ف دِيّة بصراحة هتبقى طريقة جميلة، إن أنا يعني أخلّيه هو اللي يقرّر ينزِل أو ما ينزِلش وأجيبها له بالتدريج وب وبلهجة لطيفة كده واختار الوقت وال والزمن المناسب في في في اليوم وأكلّمه، هي دي الطريقة، على فكرة أنا شايف إنها هتبقى مناسبة أوي فعلًا يعني، وهاخلّي القرار قراره، آه، أجيبها له زي أنتِ ما قُلتِ كده. إمم.
ممكن تبتدي له آه، آه وتبتدي له بمقدّمة، تقول له مثلًا إن إحنا آمم، يعني عايشين في الدنيا دِيّة آمم، كلّنا يعني هنتلاقي في الآخِر وكده وإن هي مش باقية، أهم حاجة إن الواحد يعمل عمل صالح وأنت عَندك أعمال صالحة كتير وأنا عندي أعمال صالحة كتير، فالواحد مطّمن على نفسه ومش خايف على نفسه يعني إلى حدٍ ما وبيحاول يبني لنفسه يعني إيه، آآ مكان أبقى يعني في الآخرة وكده، آآ، ومن هنا بقى ادخُل له الدَّخلة بتاعة باباه، يعني بَعد ما تطّمن عليه وتعرَف إنه هو يقدَر ينزِل وكده وتشوفه بقى لو أنت تقدَر ماديًا تساعده، لو هو محتاج ماديًا مساعدة أو كده يعني حاول تح تقدِّم له مساعدات، ما تخلّوهوش ييأس، لإن هو لوحده فمش هيعرَف إن هو ياخُد موقِف لوحده وجايز يعني يحصَل له حاجة وأنت مش داريان وده اللي مقلّقك طبعًا أكيد.
فهمتِك، آه. إمم، والله فكرة حلوة خالص وأنا يعني أنا شايف إن هي دي نصيحة تبقى مناسبة و وهاعملها طبعًا إن الواحد يجِس نبضه الأول ويكلّمه بهدوء و و وي ويمهِّد له للخبر، بس التمهيد يكون فيه طبطبة شوية أو فيه نوع من الهدوء وكده، و و ويك و وابيّن له إن أنا قد إيه متعاطف معاه وإن إن الموت علينا حق زي أنتِ ما قُلتِ كده، وإن لله وإن إليه راجعون وكلّ الناس بتموت، فالمقدِّمة دي ممكن ت تتل ت تلفت نظرُه وبَعد كده ممكن أقُول له الخبر ببساطة وكده و إمم.
هو عرّفه برضه إن أنت موجود لو هو مش هيقدَر ينزِل يعني، برضه أنت خلّي له كلّ الأمور مفتوحة.
أيوه.